Ja, Schreibblockade habe ich auf jeden Fall. Es gibt auch keinen Autor, der keine Schreibblockade hat. Also, ich bin sowieso ich bin sowieso ‘n ziemlich lahmer Schreiber. Also, ich sage immer, in der Zeit, wo andere einen Roman schreiben, da schaff ich 1 1/2 Kurzgeschichten. Also, es ist schon schwierig, dass man manchmal wirklich verreckt. Äh, ich bin schon besser geworden, was das betrifft. Also, ich habe mich schon besser in der Kandare, das war früher schlimmer, aber es ist trotzdem immer noch vorhanden. Und da, in diesen Momenten, wo die Schreibblockade sich ausprägt, habe ich für mich so 'n bisschen als Allheilmittel, äh, Laufen ausgegraben. Also, ich bin auch Halbmarathonläufer und dann erre ja, also, ja, einen pro Jahr lauf ich, sagen wir's mal so. So und und dann
Das denk ich mir, ja. Hm. Mhm. Oh wow, ja. <chuckles> Na ja, immerhin, da muss ja auch für trainiert werden, ne?
Ja, ja, so ausm Stand geht das nicht, ne? Schon gar nicht in meinem Alter. Aber dann ziehe ich mir halt meine Sportklamotten an, lege mir wiederum Musik aufs Ohr, die mich positiv stimuliert und das funktioniert in 9 von 10 Fällen eigentlich ganz gut. Also, das Laufen powert und pickelt mich ganz gut aus. Ich komme in ‘ne entspannt ich komme in ‘ne in ‘ne Entspanntheit rein, und dann, äh, kommen auch wieder kreative Ideen und auch die Ideen, die ich vorher nicht hatte, weil die Schreibblockade war, ähm, die mich gehemmt haben. Diese Ideen, die da nicht kamen, die kommen dann unterm Laufen manchmal. Also, während des Laufens fällt mir schon manchmal was Konkretes ein, was ich dann unmittelbar nach dem Laufen und dem Duschen in den Text schreiben kann.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Wie ist das dann eigentlich, weil du sagst, du machst es dann unmittelbar danach, und ich denke jetzt mal, wenn du irgendwie unterwegs bist in der U-Bahn, ich weiß nicht, hast du vielleicht sogar 'n Notizblock mit, wo du dir dann 'ne deine Stichpunkte aufschreibst? Aber wie ist das, wenn du jetzt mal ach, das machst du gar nicht? Das brauchst du gar nicht? Okay.
Hm. Nein, nein. Nein, das mach ich nicht. Nein, das mach ich nicht. Also we we we wenn ich ‘n Gedanken habe, von dem ich denke: „Teufel noch mal, der ist aber richtig gut!”, dann behalte ich ihn auch im Kopf und dann behalte ich ihn auch so lange, bis ich wieder zu Hause bin. Ähm, die anderen Zwischengedanken, die sich's nur mal so kurz aufblitzen, die ich dann aber wieder verwerfe, weil ich denke: „So toll sind sie auch nicht!”, die brauch ich dann ja auch nicht. Aber die Dinger, die wirklich Brennerpotenzial haben, wo ich denk: „Alter Schwede, das darf ich nicht vergessen!”, das vergesse ich dann auch nicht.
Mhm. Ach so. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ah, das ist ja super, dass du dich da so gut auf dein Gedächtnis auch verlassen kannst. Das ist ja echt toll. Hast du denn
Ja, an der Sch an der Stelle schon. Mhm.
Ja? Ja, ist doch schön. Hast du denn irgendwelche, hm, Erkenntnisse, äh, gewonnen über dich selber durch das Schreiben?